Mm, ako naman ang kuwento ko about dun sa dut dito tayo sa pagba-bike kasi 'yong kuwento ko sa about sa paglalakad is konti lang naman kasi sa baby ko lang naman 'yon so yung sa pagba-bike ko ah, ang marami akong alam mo yun marami akong napuntahan na lugar mga ganyan, kasi alam mo yun yung sobrang gala ka kasi alam mo 'yon wala kang gas hindi ka gagastos maggagastos ka man lang yung pagkain mo 'yong tubig ganyan pero ang dami mong mapupuntahang ng lugar 'di ba ah kagaya nung, mm, eh, ang maganda pa do'n kasi sobrang dami namin mga sampu, mga ganyan bago kami umano oo kaya sobrang saya lang siya na ano alam mo yun na gawin kasi habang nagpipidal pidal kayo diyan nagkukulitan kayo di ba, pero yung kulitan naman na.
Mm, sige. Oo. <laughs> Oo. Tama. Mm. Yung mga road trip 'no, oo. Oh, ang dami ah. Mm. Mm, ano yun nakakapagkwentuhan kayo?
Oo, nakakapagkwen alam mo 'yon 'pag nag-chi-chill ride na lang kami kunyari na nakarating na kami dun sa lugar, so pabalik chill ride na lang so alam mo yun yung takbong ano lang, takbong pogi lang 'yong gano'n. <laughs>
Mm, ah. <laughs> Parang paano yan ay oo, chili eh, kaya takbong pogi. Ba't nag-ano ba pabilisan ba kayo?
Di ba? Mm, kaya ganon-ganon lang. Pabilisan kapag papunta dun so alam mo yun, kasi makakapagpahinga eh, yung unang makakapunta dun tapos siyempre ah kakain di ba?
Ah. Ah, <laughs> ah ganun ba yun oo nga 'no, di ko naisip. <laughs>
Oo, <laughs> ganun siya ka kaya ang saya saya lang nung mga panahon na yun pero ngayon alam mo yun hindi ko na nagagawa kasi sobrang busy ah may responsibilidad na di ba?
Oo, siyempre nagpalit na ng ano oo nagpalit na ng estado, isa ka ng ama.
Mm. Oo, yun nga kaya alam mo yun nakaka-miss lang din ah na alalahanin, di ba?
Mhm. Pwede ka pa rin naman bumalik kapag medyo lumaki-laki na yung anak mo di ba pwede mo na rin siya isama.
Sa tingin ko pwede pa naman, oo, matagal pa, 2 years mag-tu-2 years old palang yung baby ko so ang tagal pa, <laughs> alam mo yun?
Na mad medyo matagal tagal nga lang. <laughs> <laughs> Oo.
Responsibility eh, ano tayo kailangan natin mag-provide mga ganyan, di ba?
Tama.